Я, бывает, э, знаешь, вот я так подумал, иногда всё-таки следую тоже, как и все. Если, допустим, это говорит мне моя бабушка, и она такая старенькая, и она вот в это всё верит, и для неё это почему-то важно. Я думаю: "Ладно, ладно, хорошо, я не буду делать то, что вот чего ты боишься, почему-то ты в это всё веришь, хорошо".
Мгм. М. Да.
Но
М-да.
почему люди так сильно этому следуют? Наверное, это какая-то привычка, то есть их родители или их еще прабабушки там.
Мгм. Может страх какой-то они их им навеяли как раз за эти годы.
Вот смотри, э, вот бедным же никто не хочет быть, так ведь?
И они реши ну. Ну да.
И вот тебе дают выбор: выкинуть мусор ночью или выкинуть мусор с утра? Но если ты выкинешь мусор ночью, то ты бедным станешь, м.
Мгм. <laughs> Ну да, <chuckles> хочется перестраховаться, да.
Как будто, выбор очень простой. Да, да, проще перестраховаться. Вот.
То есть у тя главный по суевериям это всё-таки бабушка или мама?
Да, люд люди постарше из моего круга. Да, бабушка, мама, дедушка. Вот такие вот, э, рю э, люди в возрасте, которые хотят, чтобы я был, видимо, богатый. Потому что всё, что связано с бедностью, все, э, традиции и вот эти суеверия, надо с они пытаются заставить меня соблюдать.
Ага. <laughs> М-да. <laughs> Да и
Видимо, чтобы у меня были деньги помогать им, я не знаю.
Дак. Такая, знаешь, забота, вот такая странная, но забота.
Да, да, да. Явно не хотят ничего плохого.
А. Слушай, а вот есть? Ну да, да. А вот, э, есть ли у тебя такие суеверия, которые ты вот считаешь вот не безобидными, да? А вот есть такие, которые уже вот прям мешают жить? Вот, э, есть ли у тебя такие на примете?
Ну, есть, смотри, такое, например, суеверие, что ласточки летают низко к земле, когда к до дождь скоро будет, к дождю.
Ага. Дождь. Да.

Да.
Ну, я не знаю, вот н не сидеть, допустим, на углу стола, да?
<chuckles> А, это к чему?
Меня, это, как бы не не женишься, вот, не не выйдешь замуж. Мне кажется, мне кажется, это мило, знаешь, с какой точки зрения, что
Да. А. Но.
как бы, ты ж, когда вот, э, ну, если мы откатимся немножко там, хотя бы на 100 лет назад, да, получалось, что приходит жених, ну, вот в какой-нибудь там деревенский дом, а там
Мгм. Да.
э, избранница его, вот сидит на углу стола, ну, грубо говоря, пятой точкой на столе, где люди кушают, как-то, как будто некрасиво, да? То есть как будто это
Мгм. Да.
чтобы заставить, э, мальчика или девочку вести себя чуть получше и быть чуть культурнее. Наши наши предки придумали: "А давай-ка напугаем их, знаешь, что вот, е если будешь вот этой ерундой заниматься, то всё, один всю жизнь проведёшь". И это вроде такой думаешь: "Не буду проверять". Ну, всё-таки все хотя э Да-да, вдруг сработает, вдруг сработает, поэтому.
Мгм. <chuckles> <laughs> <chuckles> Ага. Мало ли, да, что это? <laughs> Слушай, а вот ты, может быть, замечала ли такое, что эти привычки вот прям выполняют какую-то, может быть, знаешь, практическую роль, может быть, успокаивают, да, или помогают вот соблюдать порядок какой-нибудь, даёт там повод прибраться, да, или собраться? И вот А, или это просто вот, как ты говорил, что традиции, просто без глубокого смысла.